Jadi, eee, sekarang ini kan sebenernya aku agak bingung gitu loh sama pribadi aku sendiri gitu kan, kayak aku tuh kayak, "Kok aku makin sini makin gendut ya?" Gitu kan. Aku kayak melihat, eee, refleksi diriku di kaca tuh kok aku makin gendut ya, karena pas aku pikir-pikir, dan aku inget-inget lagi tuh kayaknya emang aku tuh suka ngemil belakangan ini gitu kan. Karena, eee, sebenarnya aku tuh kerjanya itu di rumah hybrid, jadi tapi kebanyakan memang hampir 70% itu di rumah, di mana kalau udah di rumah itu tuh aku diem terus di kamar, gitu kan, kayak males ngambil makan, males ngambil makana minuman yang lain, air putih dan sebagainya sampai akhirnya tuh aku ngestok gitu loh Kak, ngestok, eee, cemilan gitu banyak di kantong di rumah gitu, di sebelah laptop aku, kayak makanan-makanan ringan gitu loh kayak, w eee, biskuit-biskuit, ciki-cikian, permen-permenan, bahkan kayak apa, kayak, eee, minuman minuman manis yang diseduh gitu loh Kak, yang menurut aku tuh kayaknya kayaknya ini deh penyebab yang aku bikin gendut dan merasa gak nyaman sama diriku sendiri, dan kayaknya ngemil ini deh gitu loh Kak, yang akhirnya aku berpikir kayaknya aku harus cari saran deh, gitu.
Ya, kenapa? Ya. Oke. Mhm. Baik. Iya. Mhm. Ya.